อา ถูกต้องค่ะ ต้องหาข้อมูล ก่อน ค่ะ
เอ๊ ถ้าเป็นอย่างเงี้ยอะครับ อย่างเงี้ยครับ ล ลอง ๆ คิดในแง่ลบ ๆ ดูว่า เออ ถ้าเกิดทุกคนเขาดูกันเนี่ย โรคระบาดไม่น่าจะเกิดขึ้นไหม?
ค่ะ อืม อา ใช่ค่ะ เห็นด้วยค่ะ ถูกค่ะ
ถูกไหม เท่ากับทุกวันนี้ ก็คือ เขาไม่ดูกันเลยหรือไม่ติดตามกันเลย
อืม อืม ใช่ จริง ๆ เทคโนโลยี ข่าวสารเดี๋ยวนี้มันเข้าถึงทุกคนแล้วนะ บางทีมันก็ต้องเลือกด้วยว่า เราควรเอาข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ บ้างไม่ได้แบบจะ โอ้โฮ Drama กันอย่างเดียว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
อืม ครับ ครับ ครับ ครับ ใช่ ใช่ ใช่ครับผม เพราะตอนเนี้ย ผมก็ยังเปิด เนี่ยเปิดดูอยู่เลยว่า CDC คืออะไร กลายเป็นว่า เอ๊ย เราเป็นแบบ เอ้าท์เลย เจอแล้วครับ เพิ่งเห็นเมื่อกี้เซิร์ชไทยแลนด์แล้ว อุ๊ย เยอะแยะเลย ถึงอ่าน อ่าน อ่านอังกฤษไม่ค่อยออกนะ แต่ว่าพอมีศัพท์ทางการแพทย์พอรู้บ้าง ซึ่งเขามีวัคซีน มีอะไรบอกหมดเลยอะ เออ ๆ ครับ
อา เจอแล้วใช่ไหม คะ? อืม ค่ะ เออ ใช่ อะฮะ ค่ะ อืม อา ใช่ค่ะ เขา เขาจะบอกเลยว่า เออ ไปประเทศนี้เจออะไร เป็น ต้องการวัคซีนอะไร ต้องอะไรอย่างเงี้ย เขาจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับโรคระบาดหมดเลยค่ะ อืม
ครับ ครับ อืม โอ้ อันนี้ดีมาก เฮ้ย ขอบคุณมากเลยครับ แล้วมี อ เว็บอื่นอีกไหมที่ใช้บ่อย ๆ หรือใช้เว็บนี้เป็นหลักเลย?
ค่ะ ยินดีค่ะ เอ่อ ก็ จริง ๆ ถ้าอเมริกาเขาก็จะมีเป็นแบบ เรื่องของกรมสุขภาพด้วย เป็น health care หรืออะไรสักอย่าง จำ คือแต่ละรัฐเขาก็จะมีเว็บของเขาเลยอะค่ะ ใช่ เราก็สามารถเข้าไปดูได้เลยว่า รัฐนี้มี Health center อยู่ที่ไหน ตรงไหนอะไรยังไง อย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่า ถ้าเป็นสากลทั่วโลกอะ ก็คือ ซี-ดี-ซี ที่เขาจะแบบบอก ทั่วโลกเลย ใช่ค่ะ เป็น worldwide เลยใช่ค่ะ
ครับ อืม ครับ อ๋อ ครับ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ อ๋อ worldwide เลยเนาะ

อืม อุ๊ย ดี จังเลย อันนี้ ต้องดูบ่อย ๆ แล้วครับ เพราะว่า เพราะว่า น่าจะ เขา เขาก็น่าจะอ้างอิงจากตรงนี้ไหมเอ่ย? สำหรับ การฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย อย่างเงี้ย จำ เขาเรียกว่า เขาเรียกว่า ไรอะ ไข้ประ ประจำฤดูกาลเนาะ
อา ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ อา ใช่ อา ใช่ค่ะ ซึ่ง เหมือนจริง ๆ ที่นี่อะ พอเป็นช่วงไข้หวัดใหญ่เนี่ย เขาจะให้ ฉีด วัคซีนได้ฟรีเลยนะคะ ก็คือ สะ ว่า ใช่ แล้วก็เป็น ช่วงที่แบบว่าทุกคน ตาม ร้าน ขายยา อย่างเงี้ย เราสามารถแบบ วอล์กอิน เข้าไปบอกได้เลยว่า "เออ เราอะต้องการวัคซีน" เขาก็ฉีดให้เราได้ ฟรี ๆ เลยค่ะ ใช่ รัฐบาล มีการสนับสนุน
อืม ครับ ครับ ครับ โอ้ ดีจังเลย ดีจัง ครับ ครับ อา ครับ หือ? อ๋อ เราฉีดได้เองเลยเหรอครับ? หรือจะมี ต้อง อ๋อ ครับ โอ๊ย ดี จัง
ก็คือ มี มีเจ้าหน้าที่ มีเจ้าหน้าที่ที่ ที่ ที่ หน่วยงานนั้น ๆ ที่ร้านขายยา นั้น ๆ แต่คือเราสามารถ เดินเข้าไปเลย เขาก็จะมีให้ เขาจะมีป้ายบอกข้างหน้าค่ะ บางวันเขาก็จะมี หยิบ เลยว่า "เฮ้ย วันนี้ มี วัคซีนเหลืออยู่นะ ใครจะ เข้า มาได้เลย" อะไรเงี้ยค่ะ อืม ใช่
อืม ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ โอ้ ดีมากเลยอะ ที่ไทยก็ ไม่อยากจะนินทาประเทศไทยเหมือนกัน ก็ได้เฉพาะเด็ก เด็กในช่วงเล็ก ๆ เด็กในช่วงเล็ก ๆ ดีกว่า แต่ไม่แน่ใจว่าเท่าไร แต่ว่า ม ไม่ถึงระดับ อืม มอ มัธยมแน่ ๆ แล้วก็คนแก่ที่อายุ 60 ขึ้นไป ส่วนคนใช้แรงงานอย่างเรา ๆ เนี่ย กรุณาเดินเข้าไปเลย ไปจ่ายตังค์ ประมาณ นี้ รู้สึกว่า ถูกสุดที่เคยเจอ เคยฉีดอยู่ 800 รวมทุก อย่างแล้ว อ่า แล้วก็ ใช่ แล้วก็ถ้าเกิดเป็นปกติ เบส ปกติก็อยู่ประมาณ 1,900 บาท ถึง สามพันห้าร้อย บาท
เออ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อ่อ เหรอคะ? อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ไปจ่ายตังค์ อืม โอ้ ก็ไม่น้อยเหมือนกันนะคะเนี่ย ค่ะ อืม ค่ะ
ก็เอาเรื่อง ก็เอาเรื่อง ก็คือแพง เขาก็จะตรวจวิ ตรวจโรคอื่น ๆ ไปด้วย ประมาณนี้ อา ก็รู้สึกว่า ที่นั่นให้ความสำคัญดีจัง แสดงว่า ที่นั่นก็ผล กระทบกับโรคระบาดน่าจะน้อยกว่าประเทศไทยเนาะ
อืม ใช่

อา ค่ะ
อา ก็เลย ม ไอ้นี่ ก็เลยรู้สึกว่า ช่วงนี้รู้สึกมัน มันก็จะคนเที่ยวเยอะ แล้วการท่องเที่ยวมากมายมหาศาลแล้ว คราว เนี่ยครับ ก็เลยอยากจะถามคุณบ้านน่ะว่า ถ้า วันหนึ่งเนี่ย ถ้าวันหนึ่งเนี่ย โรคแบบเนี้ยกลับมาอีกครั้งหนึ่ง อย่างเงี้ย เรา คิดว่า เราจะมีการเตรียมตัวยังไงบ้าง?
อืม ค่ะ ได้ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม จริง ๆ อะ เราก็ ควร จริง ๆ มันก็ เขาเรียกว่า เป็นบทเรียนไปแล้วเนาะ ใน ช่วงโควิด ที่ผ่านมา ว่า พอมันจะเกิดนี่ก็คือมันไม่ได้แบบ แค่ แค่ในพื้นที่ใดพื้น ที่หนึ่ง แต่มันระบาดได้อย่างรวดเร็ว อย่าง เงี้ยค่ะ เพราะ ฉะนั้น ทางของบ้านเนี่ยเราค่อนข้างที่จะ 1 เลยก็คือต้องดูแลสุขภาพก่อน ให้ร่างกาย เราแข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน ก่อน เราเริ่ม ที่ จะ เอ่อ เลือก อาหาร การกินมากขึ้น โดยเฉพาะกับลูกเรา เนี่ย อืม เราพยายามให้เขากินอาหารที่ดี มีประโยชน์ ไม่ว่า ด หรือว่าขนม เราพยายามลดขนมที่ ขนมที่ไม่มี ประโยชน์อะ เพราะเขา ลดติด แต่ก็ยังให้ เขา กินอยู่นะพวก ขนม หวาน หรือเงี้ย คือเด็กเขาก็ชอบแหละ แต่ว่า เราไม่ได้ ให้กินแบบ อา ใช่ ค่ะ อา น้ำตาล แต่ว่า แต่ เราไม่ได้ให้เป็นแบบ แบบลูกอม หรืออะไรขนาดนั้นเลยนะคะ คือ คือให้เป็นช็อกโกแลตแทน หรือว่า ลูกอมก็มีบ้าง นาน ๆ ครั้งค่ะ คือ เก็บเลย ซ่อนเลย ไม่ให้ซื้อ ไม่ให้ ยลล่งเยลลี่ก็คือไม่ได้เลย อะไรเงี้ย เรารู้สึกว่า
ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ใช่ ครับ ถูกต้อง ครับ ครับ อืม ครับ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ ครับ อ๋อ ทานน้ำตาลได้อยู่มั้ง ใช่ไหม? น้ำตาลได้อยู่ ครับผม ครับ อ๋อ ครับ ครับ ๆ ๆ อา อุ๊ย เยี่ยมเลย ครับ อืม <chuckles> อ้อ ก็คือเก็บไว้กับแม่เอง คือแม่ทานเอง
อา อ๋อ แม่ก็ไม่ได้ทาน ไม่ได้ซื้อเลยค่ะ ก็คือเลือกไม่ซื้อเลย อืม แล้วเราว่า เด็ก สมัยเนี้ย เขา ฉลาด คือ เราบอกเขา เขาก็เข้าใจนะคะว่า เออ มันไม่มีประโยชน์ มันจะทำให้ลูกแบบไม่สบายนะ ถ้าไม่สบายก็ไม่ได้ออกไปเล่นนะ ต้องอยู่แต่ในบ้านนะ อา พอเรามี เหตุผลน่ะ เขาก็เข้าใจนะ คะ เรา ก็หาอย่างอื่น ของ ของหวานอย่างอื่นที่มีปะ ที่ไม่อันตรายอะมา ให้เขามากกว่า ใช่ เราก็ เริ่ม เริ่มจากตัวเองก่อน เลย ดูแลตัวเองก่อนเลย ค่ะ อืม
<chuckles> ครับผม นึกว่า คุณแม่เก็บไว้เอง อืม ใช่ ครับ ใช่ ครับ ครับ ครับ ครับ อ๋อ ครับ อือฮึ ครับ อา ครับ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ อา เห็นด้วย เพราะว่าเมื่อกี้คือเหมือนเรา มันเล่นไม้ตายเลยนะว่า ถ้าเกิดอะไม่รักษาสุขภาพก็ไม่ได้ออกไปเล่น ซึ่ง ครับ กระทบกระเทือนใจเขาแน่นอน สะเทือนใจอย่างรุนแรง อืม ครับ เอ่อ แต่ถ้าเกิดเป็นของหมวกเองอะครับ คือลูกเขาค่อนข้างจะเลือกเองอยู่แล้ว โดยปกติอะถ้าเกิด อ่า อย่าง อย่างในไทย อย่างเงี้ย ด้วยความที่ว่า อากาศ ร้อนเนาะ อย่างน้อยอะเด็กที่เขาออกไปเล่นเยอะ ๆ อย่างเงี้ย เขาก็ เสีย น้ำตาล โอเค อย่างหมวกเองก็ โอเค ให้ ให้กินได้ ลูกอม แต่ว่าอย่าเยอะ แล้วไม่ให้กินตอน กลางคืน ด้วย เขา เขาชอบแอบ กิน แต่หลัก ๆ ให้ กินช็อกโกแลตเสียมากกว่า ถ้าเป็นไปได้นะ เช่นเดียวกัน ใช่ แล้วส่วนตัววิธีการ อ่า เตรียมตัวอะครับ จริง ๆ มักจะคิดอยู่ว่า เคลียร์ พื้นที่ ก็คืออย่างของบ้า อ อ่า ของหมวกเองอะครับจะมีบ้านทั้งหมดอยู่ 3 ที่ พอมีบ้าน 3 ที่ปุ๊บอะ ทุกที่อะต้องพยายามเคลียร์ก่อน อา ว่ามีอะไรตรงไหน มีจุดบอดอะไรยังไง เสร็จแล้วปุ๊บ เมื่อก่อน เราก็ ทุกวันนี้ ก็เตรียมตัวอยู่นะว่า อย่างแรกคือรถยนต์เราก่อน ต้องแปลงเป็นรถนอนให้ได้ เผื่อว่า น อนาคตเราอาจจะ คนในบ้านที่เราจะไปอยู่เนี่ย เขาติดขึ้นมา
ค่ะ อา ใช่ อา ถูก ค่ะ ใช่ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ๆ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ อา ถูก อืม อืม ใช่ ใช่ ช็อกโกแลต ดีกว่า ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ

ก็ตอนที่เป็นโควิด ก็ ก็ระบาดเหมือนกัน แต่ช้ากว่าที่ ประเทศไทย แต่เราอะจำได้เลยว่า ตอนนั้นน่ะ เรา อยู่ นิวยอร์ก เขาจะประกาศ ทุกวันเลยค่ะ ว่า วันเนี้ย กี่คนแล้ว ๆ ให้ระวัง อะไรบ้าง ที่ไหน แล้วก็ค่อนข้างจะชัด เจน แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่ เอ่อ เราไปซื้อของ อย่างเงี้ยค่ะ ไป ไปพวก เขาเรียกอะไรอะ เหมือนเป็น Grocery เป็น อ ซูเปอร์มาร์เก็ต อย่างเงี้ย ก็จะแบ่งเวลา เลยค่ะว่า ช่วงเวลาเนี้ย ช่วงตอนเช้าเนี่ย เขา จะให้ ผู้สูงอายุไปก่อน เพราะ ผู้สูงอายุเนี่ย จะมีความเสี่ยงที่จะติดต่อได้ง่ายกว่า คุณหนุ่มสาว อย่างงี้ใช่ไหมคะ เพราะว่าตอน อา เขาก็จะให้ผู้สูงอายุเนี่ยไปช็อปปิงก่อน เป็นเวลาของผู้สูงอายุ หลัง จากนั้นก็จะมีพักเบรก ทำความสะอาด แล้วก็ให้เป็นคนหนุ่มสาวไป อย่างเงี้ยค่ะ แต่เขาก็จะให้ โอกาสผู้ สูงอายุไปก่อน ตอนเช้า อืม ค่ะ
ก็เปลี่ยนไปได้เปล่า? ครับ ครับ ครับ อา ครับ ครับ อ๋อ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ ครับ ครับ อืม ใช่ ครับ ใช่ ครับ อ๋อ โอ้โฮ จัดการดีมาก ครับ ครับ อืม ครับ ดีจังเลยอะ รู้สึกการจัดการที่รู้สึกว้าวมากเลย ไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาทำอย่างงี้กัน อย่างงี้ เท่ากับการเตรียมตัวรู้สึกว่า เป็นแบบแผนได้มากกว่าของในไทยอีก อืม คือ ครับ คืออย่างนี้กลายเป็นว่า เขาไม่ได้มองระ แค่ระดับครัวเรือนแล้ว เขามองระดับกลุ่มใหญ่ ๆ เมืองใหญ่ ๆ แล้วว่า แต่ละอันต้องจัดการ ตามอายุคน อะไรยังไง ใช่ไหมครับ? อือ ครับ
เออ ใช่ ค่ะ อา เขาค่อน ข้างที่จะมี การรองรับด้วยล่ะค่ะ อา อืม ใช่ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ใช่ แม้แต่ เวลาไปหาหมอ อย่างเงี้ยค่ะ เขาจะแยกเวลาด้วย ถ้าเป็นการไป หาหมอ ที่มาแค่เป็นการตรวจเช็ก ตรวจร่างกาย คุณยังไม่มีไข้คุณแค่จะแบบ มาแบบตรวจเช็กเฉย ๆ อา เป็นอีกเวลาหนึ่ง แต่ถ้าคุณมีไข้มาแล้วอะ คุณไม่สบายมา แล้ว อะ ก็เป็นอีกเวลาหนึ่ง คนละสถานที่กัน ใช่ค่ะ
ครับ อุ๊ย! จริงเหรอ? ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ อา อ๋อ โอ้โฮ ดีจังเลย ที่นี่ก็แค่ไม่ ไม่แยกเวลา คืออยากจะตรวจเมื่อไรก็ตรวจดีกว่า หรือถ้าเกิดเป็นอย่างงั้น ก็คือ เหมือนกับว่าทางตำรวจจะให้เข้าพื้นที่ หรืออะไรอย่างเงี้ย ก็ จริง ๆ แล้วก็ส่วนหนึ่ง สำหรับหมวกเองก็เคยเจอตอนเข้าภูเก็ตอะครับ เขาก็รวมคนทุกคนไปอยู่หน้าซุ้มประตู แล้วก็ตรวจโควิด กลายเป็นว่าตรงนั้นแหละแหล่งรวมเหมือนกัน
อืม เออ เออ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม อืม โอ้ อืม ใช่ แต่ ที่เนี่ย ก็เพราะเราอะเคย ลูกป่วย แล้วเราอะ ตอนนั้นเราคือ จริง ๆ อะ มีนัดหมออยู่แล้ว มี นัดหมอที่จะ ไปตรวจ แต่ว่า ลูกก็ป่วย พอดี คราวนี้เราก็เลยโทรไปบอกเขาว่า เออ ลูกเรา อะป่วยนะ เราไปหาหมอ ตรงที่ ไปตรวจเช็กเลย ได้ไหม เพราะเราก็คิดว่า เออ ก็ไป หาหมอ ทีเดียว อย่างนี้ใช่ไหมคะ แล้วเขาบอก ว่า "เออ ไม่ได้คุณต้องไปอีกที่หนึ่งนะ เพราะฉะนั้นการ ตรวจ เช็กอะ คุณไม่สามารถจะมา เอา คนที่ไม่สบายมาตรวจเช็กได้ คุณต้องแยกสถานที่" อา เราก็เลยเป็นความรู้ว่า อ๋อ จริง ๆ แล้วอะ ถ้าเราป่วยอะเราจะไปแบบไปหาหมอแบบปกติไม่ได้ เราต้องไปอีกที่ หนึ่ง ใช่ค่ะ
อืม ครับ ครับ ครับ อือ ๆ ครับ ๆ อา ครับ อืม ครับ ครับ ครับ อา ใช่ครับ อืม ครับ ครับ อ๋อ ครับ ครับ ครับ อา อืม ก็คือ
อืม เขาก็ค่อนข้างจะมี มาตรการในการป้อง เราว่าจริง ๆ แล้วการให้ความร่วม มือ ด้วย แล้วก็มาตรการในการป้องกันเนี่ย มัน ก็ ช่วยป้องกันในเรื่องของการ โรคระบาดให้มันแพร่หลายกระจายอย่างรวดเร็ว อย่างเงี้ยค่ะ
ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ อืม ครับ

อา อย่างแรกก่อนเลย ถ้าติดขึ้นมาปุ๊บเราจะได้หนีก่อน หนีทัพก่อน อา แล้ว แล้วส่วนบ้านหลัก ก็คือหลังหนึ่งเนี่ยจะไม่มีใครอยู่ ซึ่งบ้านหลังนี้จะเป็น เป็นที่ปักหลักสุดท้ายแล้ว ซึ่งตอน ตอนนู้นน่ะ ตอนหน้าสมัยโควิดนู้น ก็คือพักที่นี่แหละครับ แต่ขนาดพักที่นี่ยังติดกันเลย แล้วโดนล็อคดาวน์ 14 วันเหมือนกันทั้งตึกเลย
อือฮึ เหมือนเพื่อจะได้ อา ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ
อืม ก็เลยว่า อันต่อไปก็อาจจะต้องใช้ใกล้ ๆ เคียงกับเหมือนเดิม แค่รัดกุมขึ้น แล้วก็ อ่า ถ้ามีข่าวสารอะไรที่สามารถตามกันได้ ก็อาจจะซื้อของอะไรไว้กินเรียบร้อยแล้วประมาณนี้ อย่างน้อยมันต้องติดตามข่าวสารเนาะ
อือฮึ อือ ค่ะ เออ ค่ะ อา ใช่ อืม ใช่ค่ะ ใช่ ถูกต้องเลยค่ะ ต้องคอยอัปเดต ตลอดเวลา
งงไหม? แล้ว ครับผม แล้วคุณบ้านมีบ้างไหม? อ๋อ แล้วที่นั่นมี มีประกาศบ่อย ๆ ไหมครับ?
หมายถึง ก็มีค่ะ เขาก็จะอัปเดตตลอด แล้วก็ เขาก็จะมีในเว็บไซต์ ในเรื่องขององค์กรสำหรับโรคระบาดโดยเฉพาะ ก็คือ CDC ที่ อ่า ใช่ค่ะ มันเป็นองค์กร หน่วยงานที่ อ่า ประสานงาน ประกาศเกี่ยวกับโรคระบาดโดยเฉพาะ อย่างเงี้ยค่ะว่า เหมือนต่อให้ทาง ทางบ้านนี้จะไปต่างประเทศอะ เราก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์นี้ได้เลยว่า เราจะไปประเทศนี้ ประเทศนี้เนี่ยมีโรคอะไรระบาดไหม? หรือเราต้องการวัคซีนอะไรก่อนที่จะไปประเทศนี้ไหม ซึ่งเราอะเข้าไปในเว็บไซต์นี้ เราก็จะได้ข้อมูลที่แน่นอน เราก็สามารถไป ไปขอ เขาก็จะบอกหมดเลยว่าเราจะรับวัคซีนที่นี้ได้ตัวไหน ตรงไหนอะไร ต้องระวังอะไรบ้าง อย่างเงี้ยค่ะ ใช่ อืม ค่ะ เหมือน ล่าสุด เหมือนล่าสุดก่อนตอนเรากลับไทย อย่างเงี้ยค่ะ เราก็พาลูกไปตรวจร่างกายก่อน แล้วเราก็บอกหมอว่า เออ เนี่ยเราจะพาลูกไปกลับไทยนะ แล้วคุณหมอเขาก็เข้าไปดูในเว็บให้เลยค่ะว่า เฮ้ย คุณที่ประเทศไทยอะมันจะมีโรค เอ่อ ไข้เลือดออกนะ ที่เขาจะเป็นกันเยอะ ๆ คุณต้องไปฉีดวัคซีนไข้เลือดออก อะไรอย่างเงี้ย คือค่อนข้างที่จะละเอียด ขนาดเราเป็น คนไทยเองอะ เรายังคิดไม่ถึงเลย อะ ว่า เออ ใช่ว่ะ ที่ไทยแบบ ลูกเราปกติอยู่นี่เราไม่เคยได้ยินเรื่องไข้เลือด ออกอย่างเงี้ย แต่ว่า เออ ที่ไทยเราได้ยินประจำเหมือนกัน แต่เราไม่ได้นึกถึงเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งก็ เออ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ คิดว่า สำคัญเหมือนกันว่า จะเดินทางไปไหนเนี่ย ควรตรวจเช็กข้อมูลก่อนว่า ที่ ที่เราจะไปเนี่ย มันมีโรคระบาดไหม มันควรป้องกันยังไง ต้องมีวัคซีนตัวไหนที่เราต้องจัดการ ก่อน อย่างเงี้ยค่ะ ใช่ อืม
ครับ ครับ ครับ ครับ อ๋อ อ๋อ ครับ ครับ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ ครับ อืม เออ ๆ ครับ ๆ ครับ ครับ อ๋อ ครับ ครับ ครับ อ๋อ โอ้ ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ย <chuckles> ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ อา ครับ ๆ อา ครับ อืม ครับ ครับ ครับ อืม ใช่ นั่นสิ ครับ ครับ อืม ใช่ ๆ ครับ ครับ อืม ครับ ครับ ครับ อ๋อ ดีจังเลย พอดีไม่เคยได้ยิน อย่างงี้เหมือนกัน ว่า ว่า ว่าต้องดูนะครับ โอ้โฮ อันนี้เป็นแบบเปิด เปิดโลกเลยว่า อ๋อ เหรอ! มันมีอย่างนี้ด้วย คือ อย่างน้อย คือถ้าเราไปเที่ยวเราสมควรจะเรียนรู้ฝั่งนู้นไว้ก่อน
ค่ะ เออ ค่ะ ใช่ ใช่ ค่ะ